ज़रूर, देखिए, जो आपकी परेशानी है ना, इसे मैं पूरी तरह से समझ च पा रही हूँ कि आपको ज़्यादातर जो मतलब समस्या आती है, ये आती है कि अ, दूसरों ने क्या हासिल कर लिया और आप अभी कहाँ पर हैं, है ना? तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा परेशान होना या फिर दोष देना तो ठीक नहीं है अपने आप को। इसके लिए आप सबसे पहले इन बातों को ध्यान में रखिए कि अ, जब आप किसी से तुलना कर रही होती हैं, है ना, कि अरे इसके पास ये है या इसने ये पद हासिल किया और मैंने अभी तक नहीं किया है। तो आप ये देखिए, कि ये मतलब आपके मन में क्यों आ रहा है, आखिर क्यों ऐसा विचार आ रहा है आपके मन में, और उससे पहले, है ना, कि आप क्या थीं, है ना, कोई भी अ, जैसे आगे बढ़ता है, आपने कहा कि एक पद से दूसरे पद पर और उच्च पद पर जाते जा रहे हैं, तो इस तरह से आप अपने बारे में भी सोचिए कि आप जो है अभी जहाँ पर हैं, उससे पहले कहाँ पर थी। अगर आप उस वक़्त अपने आप से पीछे थी और अब आप आगे आई हैं, तो ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि अ, मतलब आप भी आगे बढ़ रही हैं, है ना? तो ये निराश होने वाली बात नहीं है। ये और भी अच्छी बात है कि बाकी कर रहे हैं अपने हिसाब से और आप कर रही हैं अपने हिसाब से, है ना? और वहीं आप ये भी कर सकती हैं जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादातर जो है ये सारी चीज़ें खूब साझा करते हैं, है ना? तो आप सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है या फिर जिन लोगों से आपको ऐसी परेशानी होती है या जिन लोगों की चीज़ें देखकर आपको मन में ऐसा आता है, तो आप उनको तो उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रख सकती हैं ताकि आपको अपनी परेशानी ना हो, क्योंकि आपको उस चीज़ से दिक्कत हो रही है, आपका मन भटकता है, आप अपने काम में ध्यान नहीं कर पाती है, तो उससे थोड़ा-सा अपने आप को दूर कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि स्टेटस-वेटस या फिर स्टोरी देखी जाए, हाँ, पता चलता है, ऐसा महसूस होना आम बात है। लेकिन अ, जानबूझकर आप चीज़ों तक ज़्यादा पहुँचने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ज़्यादा आप सोशल मीडिया को खंगालेंगे तो अ, मन में जो है, ये सारी चीज़ें या अपने लिए डिमोटिवेशन होना एकदम आम बात होती है। तो इसके लिए आप अपने साथ जो है इन स सारी चीज़ों को लेके सीमाएँ तय कर सकती हैं और वहीं अपने लिए जो है छोटे-छोटे ना आप लक्ष्य बनाइए, जिन्हें मतलब आप आसानी से कर सकती हैं या फिर आपको लगता है कि ये आपके लिए ही बने हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगला अगला व्यक्ति जो है वो जिस चीज़ में सफलता हासिल कर रहा है, आपको भी उसी चीज़ में करनी है। नहीं, आप जिस चीज़ में बेहतर कर सकती हैं, उसमें आगे जाने की कोशिश करिए, आप सबसे आगे रहेंगी, ऐसा होता है। जी।
उ उ, जी, जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ। जी। हुँ। अच्छा। अच्छा। हुँ, हुँ। जी।